Bizim eşimle böyle, ımm, bir süredir alıp alıp, bir türlü uygulayamadığımız bir karar var şu kredi kartlarını kullanma konusunda ve, eee, bunu sürekli ya öteliyoruz ya erteliyoruz ya da, hani, böyle, ımm, şey gibi haylaz çocuklar gibi bir türlü, eee, konuştuğumuz, ııı, ve mutabık kaldığımız bu karara uyamıyoruz. Özellikle ben bu bu konuda biraz daha, hani, sanırım şey davranıyorum, eee, özensiz davranıyorum ve bu da artık, hani, bu harcamalar, borçların birikmesi, benim yaşadığım bu suçluluk duygusu beni rahatsız etmeye başladı ve senden biraz fikir istemek istedim. Neler yapabilirim ben bu konuda?
Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Eee, yani, şöyle, iii, hani, dedin ya ister istemez, eee, de hani, devam eden, eee, çözemediğin bir problem diye. Yani, çoğu kişi bununla uğraşıyor ister istemez. Çünkü, eee, zaten, hani, kredi kartları senin, hani, eee, onu dilediğin gibi kullanabilmen ve, hani, sonrasında minimum ödeme ile devam edebildiğin, hani, sana o rahatlığı veren ama sonrasında başına ister istemez işler açabilen bir durum. Yani, o yüzden, emm, hani, bu süreçten henüz çıkamamış olman, eee, yani, tamamen senin suçun sayılmaz aslında. Yani, ister istemez zaten, eee, hani, buna teşvik edilme gibi bir durum olabiliyor. Eee, ama şöyle, eee, hani, sana önerilerde bulunmadan önce, eee, ne zamandır böyle bir durum söz konusu, yani, öncesinde kredi kartı ile ilgili bir problem yaşıyor muydun? Yoksa zamanla mı gelişti? Hani ,seni özellikle şu anda bu duruma sokan şey tam olarak ne oldu ve, hani, özellikle düzenli ödeme konusunda bir problem yaşıyor musun?
Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Evet. Hıı. Yani şöyle anlatayım. Biz, eee, iii, uzun zamandır evliyiz eşimle ve böyle, hani, eee, kredi kartlarımızı, eee, evliliğimizin ilk yıllarında da böyle çok, ııı, özensiz kullandığımız, böyle, <clears throat> tabiri caizse, fütursuzca harcama yaptığımızı fark ettiğimiz bir dönem olmuştu. Şimdi sen sorunca böyle, hani, ne zamandır diye böyle, hani, tarihsel geçmişe bakıyorum, evet, biz bayağı bir, hani, buna eğilimli bir çiftiz, aslında. Ve biz o dönem şey yaptık, baktık ki gerçekten çok zorlandık. Biz bunu ödemek için kredi çektik. Eee, yüklü meblağ ı da bir krediydi bu. Çok çok, uuu, ş sarstı bizi, yani, ama şöyle yaptık. Krediyle bunu ödeyip her ikimiz de kredi kartlarımızı kapattırmıştık. Bu bizim böyle ilk, işte, evlendiğimiz yıllardı ve sonra o zaman kendi kendimize şey dedik: “Ya, biz bunu kontrol edemiyoruz, şey yapalım, bir daha böyle kredi kartı falan da alıp açtırmayalım, hani, kendi adımıza. Eee, daha, işte, elimizde ne kadar nakit varsa, ayağımızı yorganımıza göre uzatan bir yaşam biçimimiz olur.” falan. Aslında, böyle, bu kredi borcunu ödeyene kadar da herhâlde 1-2 sene bunu sürdürdük, biz. Mutluyduk, güzeldi de ama şöyle sorunlar oluyor. Ne bileyim, bir şey almak istiyorsun, büyük bir e e eşya diyelim ama kredi kartına taksitle almak daha kolay ama hani, bunun için tek seferde bir para ayırmak da çok zor. Ya da tatile gideceksin, hani, onun bütçesini böldürebilmek, eee, gibi avantajlar. Hani, bazı yerlerde de gerçekten lazım oluyor. Diyelim, internet alışverişi yapacaksın, hani. Böyle, baktık olmuyor, yeniden kredi kartı aldık, eee, ama hani, eee, kimi zaman yine böyle çizmeyi açtığımız zamanlar oldu. İşte, böyle toparladık ettik, falan ama şimdi sadece artık böyle asgarileri ödeyebildiğimiz hatta bazı aylar onu bile neredeyse ödeyemediğimiz bir duruma geldik, şu anda.
Tamam. Hı hı. Hı hı. A! Tamam. Hı hı. Mantıklı. Hı hı. Evet. Doğru. Doğru. Hı hı. Evet. Anladım. Peki, eee, şu anda özellikle, yani, sadece asgarileri ödemeye devam ediyoruz, dedin. Ama, emm, yani, ciddi bir borç miktarı mı yoksa, hani, aslında, eee, birkaç aya kapanabilecek bir şey mi eğer asgarileri ödemeye devam edersen? Yoksa, hani, o asgariyi ödedikten sonra yine, eee, ayın kalanında harcamalar devam ediyor mu? O yüzden hep başa sarma durumu mu oluyor?
Hı hı. Hımm. Ay, aslında hep başa sarma durumu oluyor. Çünkü devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var: Yani, hani, senin de başta di söylediğin şey aslında çok doğru ve rahatsız edici. Hani, ımm, sistem de biraz bunu bize teşvik ediyor gibi, hani, bir durumda. Çünkü, hani, kredi kartı limitlerimiz biz harcadıkça arttı, harcadıkça arttı. Şimdi o kadar büyük bir şeye ulaşmış ki aslında limit, böyle, bizim, eee, için çok büyük rakamlar bunlar ama biz de harcamışız, yani sürdürmüşüz. E, tabii bir de sanıyorum, emin değilim ama hani galiba e en azından asgariyi düzenli öde ödeyen bir müşteri profiliysen, hani, burada limit artırımında da bir sorun olmuyor sanırım. E, şimdi, eee, a a ödüyoruz asgarileri ama bazı zamanlarda bi çünkü bir tane kartımız yok. Benim i iki tane kartım, eşimin 3 tane kartı, hani, bazen oluyor ki hepsininkini ödemediğimiz bile oluyor ama, hani, bu döngü bir yerde durmalı çünkü, eee, bizi, eee, zorlamaya başladı. Çok, b bayağı borçlandık yani kartlara.
Hımm. Evet. Hı hı. Doğru. Hımm. Anladım, yani, şöyle, eee, gerçekten, eee, işin içinden çıkması zor bir durum. Yani, eğer zaten böyle devam ederse seni muhtemelen daha da zorlayacaktır. Yani, dürüst olmak gerekirse ama, eee, sen de bahsettin, yani, sonuçta düzenli ödemeye de devam ettiğin için banka otomatik olarak bunu yenileyebiliyor. Yani, limiti yeniliyor, arttırıyor. Eee, o yüzden en azından şu an için, yani, bulunduğun durumda limiti durdur hani, limit artışını durdurmak bile en azından bir başlangıçtır. Yani, sen en azından, hani, kredi kartı kullanmaya devam etmek ama belki de kredi kartı sayısını azaltmak istiyorsan, eee, şu anda, hani, en azından 1 tanesi, 1 kartı bile olsa, eee, bir, hani, dur durdurman lazım, bir şekilde bu süreci. Yoksa, ister istemez ödemeleri yapıyorsun ama bu sefer, eee, diğer ihtiyaçların vs. olduğu için o bir şekilde devam ediyor ve sen bir şekilde öbür karttan kullanmıyorsan bu sefer diğer karttan o ödem hani, harcamalara devam ediyorsun. Yani, bu, eee, böyle de devam ediyor maalesef, eğer, eee, bir durdurmazsan. Ne yapabilirsin? Eee, limit artışını durdurabilirsin. Yani, ilk başta en mantıklısı bu olabilir. Ya da, hani, diyorsan ki ben, hani, bazen ödemeleri bile geciktiriyorum, asgari ödemelerde bile zorlanıyorum ve harcamaya devam ediyorum. Belki bir a 1-2 aylık seni zorlar ama, eee, mesela, kredi kartı borçlarında özellikle yapılandırmalar olabiliyor ki bunların faizi de oluyor, aslında. Hani, senin için özellikle çok kârlı bir durum olmayabilir. Ama, hani, eee, bu durumu kontrol etmekte zorlanıyorsan banka zaten onu, eee, o ödemeyi takside böldüğü için ve o süreçte sana o karttan herhangi bir harcama yaptırmadığı için aslında o ödemeye devam edeceksin. Ama en azından sadece, hani, onu, eee, o aylık miktarı ödeyip kalan miktarı zaten, hani, kendi, eee, elinde olan miktara göre harcayacaksın. Çünkü, eee, o süreçte zaten örnek veriyorum senin belli bir miktar borcun var diyelim ve sen onu 6 ayda ödemek istiyorsun. Ona belli bir miktar faiz de yükleyerek, eee, onu sana 6 ayda ödettiriyor ve sen o 6 ayı tamamlayana kadar zaten herhangi bir harcama yapamıyorsun o karttan. Yani, belki, eee, diyorsan ki, yani, ben, hani, hiçbir şekilde bu harcamaların önüne geçemiyorum, asgariyi ödedikten sonra da, hani, harcamaya devam ediyorum. En mantıklısı şu anda onu durdurmak için bu olabilir. Ama tabii ki ister istemez o faiz miktarı insanı düşündürebiliyor ve şey diyebiliyorsun, yani, ben niye böyle bir faiz ödüyorum? Ama şu an hâlihazırda olduğun durumda da aslında sürekli faiz ödüyorsun. Çünkü ya asgariyi ödüyorsun ya bazen asgariyi bile ödeyemiyorsun. O yüzden sana zaten sürekli gelen bir faiz miktarı var. Hani bu 6 ayda mı gelmeli o faiz miktarı yoksa sonsuz bir döngüde her ay bir faiz mi yemelisin? Yani, o faiz çünkü her seferinde olacak, eee, böyle devam için ama en azından kartı kapatmak istiyorsan bir şekilde ya da kart sayını azaltmak istiyorsan bence bu şekilde denenebilir. Ne dersin? Yani, sana mantıklı geliyor mu?
Hımm. Evet. Hımm. Evet. Doğru. Hımm. Olabilir. Evet. Öyle mi? Hımm. Evet. Anladım. Evet. Tabii. Çok doğru. Hımm. Evet. Bence çok mantıklı. Şu yüzden mantıklı. Şimdi mesela ilk söylediğin şeyi düşündüm. Biz, eee, e eşim ve ben hiç şu otomatik limit artışıyla ilgili bi bir bir harekette bulunmadık bugüne kadar, müdahale etmedik. Yani, eee, demek ki, hani, eee, mobil bankacılıkta mı böyle bir ayar var ya da, hani, ilk başta mı kredi kartı alınırken biz onay verdik, bilmiyorum ama biz bir baktık ki kart limiti sürekli yükseliyor, böyle, mütemadiyen artan bir limit var ve biz de, hani, ya bu kadarını da ne yapacağız ki, bir durduralım demedik. Eee, aslında en başta ilk yapılması gereken şeylerden biri buna bir bakmak. Hani, hemen, eee, bir mobil bankacılığa girip bu ayar, eee, engellenebiliyorsa, ııı, düzenli limit artışını durdurma gibi bir şey varsa hemen bir önce bunu kurcalayıp bulmak istiyorum, hemen yapacağım çünkü. Eee, bir diğeri de senin dediğin gibi, yani, did bu, hani, asgarisini ödemek, eee, hani, tabiri caizse devede kulak, yani. Bir de onun gerçekten bekleyen çok yüklü miktarda bir asıl kart borcu var ve bu asıl kart borcu da, böyle, ciddi ciddi bize, eee, çok büyük faizlere mal oluyor. Hani, biz şu anda da faiz ödüyoruz ve, hani, b dediğim gibi bir kartın, eee, eee, problemini konuşmuyoruz ki, bir sürü kartımız var. Hani, eşim ve benim toplamda ailede 5 kredi kartıyla ilgili çok da büyük bir faiz yükümlülüğünün altındayız aslında. Bu dediğin şey ş ye, hani, mesela kart sayısını azaltıp, eee, en azından, hani, eşime 1 bana 1 olacak şekilde diğer kartlarda, hani, bankayla görüşüp bir yapılandırma alternatifimiz varsa, eee, senin çünkü şunu demen de benim için önemli, bu süreçte kartları kullanamıyormuşuz. Hani, böyle olması iyi çünkü otokontrolüm yok açıkçası. Hani, demek ki beni birinin engellemesi lazım. Hani, o kartların hem kullanımı durur Lim i böylece, eee, şey yapmış olmayız, daha fazla, hani, nasılsa bu kartı b doldurdum öbürüne geçeyim demem. Eee, bir yandan da, eee, zaten faiz ödüyorum ama dediğin gibi, böyle, bir 6 ay, eee, taksitlendirirsem de belki ü üç aşağı beş yukarı aynı şeylere geliyordur, herhâlde. Tam emin değilim ama en azından beni durdurur ve kartla ilgili sorunumuzu çözer, hani. Eee, bunu denemek istiyorum, işe y yarayacaktır umarım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Tamam. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani şöyle: Çünkü ister istemez şu anda bir limit artışı da devam edince sanki o para seninmiş gibi hissettirebiliyor. Yani, aslında, hani, bu raddeye gelmen, eee, dediğim gibi, yani, biraz da, hani, sistemin zaten sana o sağladığı kolaylıktan dolayı. "A, işte, limitini de arttıralım, böyle yapalım." Yani o yüzden suçluluk hissetmemelisin kesinlikle. Yani, bundan sonra eğer, hani, bütçene biraz dikkat edersen ve zaten, eee, bu ödemelerini de bir şekilde düzene sokarsan zaten, eee, o ekstra harcamalar, eee, zaten çok rahat şekilde azalacaktır. Yani yapılandırma bir seçenek ama zaten bu konuda bir, hani, özellikle bir profesyonelden de yardım alırsan, hani, işte, "Böyle düşünüyoruz mantıklı mı?" ya da "Başka bir seçenek var mı?" gibisinden, eee, işin içinden çok rahat çıkacağını düşünüyorum. Bu limit konusunda da genelde, eee, "Limitinizi artırmayı düşünüyoruz. Eee, eğer, eee, 'hayır' demiyorsanız arttıracağız." gibi mesajlar gelebiliyor, hani, kısa mesaj olarak. Belki de sana o şekilde denk gelmiştir. Hani, o yüzden bundan sonrasında bir şekilde önüne geçersen onun çok rahat bir şekilde ödemelerini de yapacağını düşünüyorum. Eee, en kısa sürede problem, eee, ortadan kalkmış olur umarım.
Kesinlikle. Hı hı. Evet. Evet. Hımm. Olabilir. Hı hı. Ya, çok teşekkür ediyorum. Dediğin gibi, bu limit artışı meselesine bakacağım. Bir de bu yapılandırma için şubemle bir görüşüp, hani, eee, dediğin finansal yardımı bir isteyeceğim. Bakalım, nasıl bir planlama çıkaracaklar bana? Ama, eee, en azından bir iki tanesini yapılandırmak bile, eee, bizim şu kısa vadede sorunumuzu, eee, çözecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden verdiğin tavsiyeler için çok teşekkür ediyorum sana, çok sağ ol.
Aynen. Hı hı. Umarım. Rica ederim, ne demek. Umarım en kısa sürede bu problem ortadan kalkmış olur ve sen de birazcık rahatlayabilirsin. Kendine çok iyi bak.
Evet. Görüşürüz.
Görüşürüz.